Yes, oo. Tsaka memory mo rin kasi 'yon naku hindi ka na naman na pabata di ba? Marami kang ano mamimiss kapag hindi ka talaga lumalabas-labas, nag-eexplore on your own. Pero ayon, ha mahigpit na yakap ma pamilya mo pa talaga, sarili mo pang nanay kaya pala ganyan ka talaga na ano, magtrabaho ayan. Mm, pero alam mo, ah, magpursige ka lang, mas maraming blessing naman yung darating sa'yo kasi wala ka namang ginawang masama sa iba, eh. At some point magpursige ka, magtrabaho ka gets ko na kinakailangan mo talaga dahil nga malaki yung nawala sa 'yong pera, alam ko na pinag-ipunan mo rin yon ng matagal na panahon kasi syempre di ba? Aw, I see. Oh, naaawa. <gasps> Aray! Ah, naaawa ako sayo actually, pero ayon mahigpit na yakap with consent siyempre.
Tama. <chuckles> <laughs> Kaya nga. Oo. <laughs> Mhm. Tama. Mhm. Sobra. <chuckles> Isang dekada ko siyang pinag-ipunan. <laughs> Oo, alam mo yon? Almost ano, almost almost five hundred K 'yan, salamat yon almost 500k yung nawala so, di ba parang saan ko siya huhugutin ngayon tapos, ah, sa pagtatrabaho ko wala pa ako sa kalahati, wala pa nga sa one fourth 1/4 yung naiipon ko kasi siyempre may mga bills din ganyan na kailangan ko. Kasi solo living din ako so, sagot ko lahat ng ano ng bills ko. So, ayun pero, ah, salamat don sa ano, ah, sa pagre-remind do'n sa advice mo na yon nga.
Ah! Hmm. Mhm.
Mag-spend ng time sa sarili kasi importante rin di ba na alam mo yon, gumawa ng ano, ng oras na mabalanse yung ano yung buhay kasi wala talaga ang nam ang naging meaning nitong nakaraan ano, eh pera. <chuckles> Pera is life ganiyan
Yes. Oo. Oo, tama. <laughs> Mm, pero mahalin mo rin yung sarili mo, enjoy, ah, different things na gusto mong magawa mo. 'Pag may naisip kang gawin as long na kaya mo naman do it, di ba? Do it scared, ganyan. Para makita mo talaga yung purpose mo baka kaka kaka-explore mo don mo ma makita na okey at ito pala na-eenjoy ko, ito na yung gagawin ko for the rest of my life ganyan. Pwede rin 'no yung mga passion mo maging business din siya yung 'pag vi-video di ba? Sabi mo nagpopost ka, why not pumasok ka sa content creation di ba wala namang masama, wala ka ring ilalabas na pera do'n. You just need, ah, engagement di ba, ah, with people na makaka-relate din talaga sa'yo pili ka lang ng niche. Ayan, nako daming opportunity, di ba? Kaya, ah, laban lang talaga sa buhay araw-araw.
Hmm. Mm. Yes, tama. Mm. Oo. Oo. Sabagay 'no? Oo. Mm, tama. Oy, ang ganda no'n ah, oo. Tama. Yes.